Привет.
Привет.
Слушай, можешь вот, э, как говорится У меня такой вопрос: что мешает людям менять, э, свою жизнь к лучшему?
М, лень лень мешает.
Лень. И точка, <chuckles> как говорится.
<chuckles> Лень и т ч к Да.
Мгм. <giggles> Понятно.
Мне кажется, надо, а, желать этих изменений. Если ты их не желаешь, там ни пинок, ни грабли, которые бьют тебя по одному и тому же месту, не помогут. Только если ты хочешь сам изменить, если ты видишь перед собой хотя бы какой-то частичный новый образ, вот новую эту жизнь, какую-то другую, да.
Мгм. Да. Ну. Мгм. Да. Возможно, мгм, понимаю.
Всё можно преодолеть, всё можно сделать.
Мне кажется, это всегда так происходит поэтапно, да, то есть мне кажется, ну, мы все как-то изначально н н не то чтобы ленивые, да, это не что-то, что вот, э, появляется, да, то есть сразу с детства. Да, то есть, ну, мы к этому приходим, к лени. И мы к ней привыкаем, я бы так сказал. Вот очень важный момент, да, то, что ты очень быстро привыкаешь к такому образу жизни, где тебе не надо много делать. Поэтому зачастую, как говорится, ну
<clears throat>
ты и потопаешь потом в лени. Как думаешь?
А, ну, смотри, ты говоришь о том, что есть какие-то
Мгм.
Э, жизнь нас ведет по каким-то этапам, да. И даже если ты ленивый, то тебя всё равно жизнь будет вести по каким-то эта и заставлять тебя что-то делать. Ты это имеешь в виду?
Да. А, не, я имею в виду, что, то есть мы можем привыкать к лени. То есть мы не обязательно изначально как бы, а, да, то есть исконно ленивы, да, то есть никто не рождается ленивым. Я так вот се я эт я это имею в виду. То, что в какие-то моменты жизни мы очень активны, а в какие-то очень, как говорится, можем лениться и привыкаем вот к э к этому образу жизни. Вот я, наоборот, как бы согласен, что многое зависит от нас. То есть, э, как раз таки мы можем контролировать лень.
Мгм, мгм, да.
Вот, я вот об этом.
Можем контролировать, но ты в данном вот в твоих словах я слышу, что ты находишься в лагере этих людей, которые, а, оптимистично относятся к изменениям.
Мгм. Ага. Да. Мгм.
Ну, по типу, не жаждут, а уже подстроились к этому, э, в я бы назвала это, как это, скажи мне, течение реки, да? Но есть же люди, которые вообще не хотят свою жопу поднимать, вообще не хотят. Им, и вот у им постоянно что-то мешает поменять жизнь к лучшему.
Хорошо, да. Я понимаю, да. Мгм. Да. Я понимаю я понимаю. А, наверное, проблема с такими людьми начинается тогда, когда их лень, да, то есть влияет на, получается, жизни других людей. Там, не знаю, да, когда ты, может, в отношениях с кем-то, и з кто-то от тебя зависит. Зачастую, мне кажется, такое бывает, э, между родителями и детьми, когда там родители ничего не хотят делать как бы. И не пример хороший, и, как говорится, будущее ты, ну, как бы ты тоже не совсем хорошее обеспечиваешь своему ребенку. Да и во многих отношениях такое бывает.
Вот, вот, да, да. Да-да-да. Да. Мгм. М. Да, слушай, ты абсолютно прав. А, если, а, вот твоя человеческая вот лень и нежелание выходить из зоны комфорта и стремиться к чему-то большему даже для себя самого, вот эти вот планочки задирать, если это начинает распространяться и как-то задевать, ко касаться твоих близких, если ты, допустим, в ты один в семье, к примеру, ты папа, да, ты отец. И ты вот этот отец без, э, амбициозный, назовем его так, да. Который: "А, ведь и так нормально, ну завод, ну столяр-плотник, ну или там, ну автопарк, ну нормальная же жизнь, ну на чешскую чешскую стенку хватило- и хорошо, на ковер хватило, ну и окей".
Мгм. Мгм. Да. Ага. Абсолютно абсолютно да, такие вот. Мгм. Вот вот вот. Мгм. Мне кажется, вот ты Да, то есть это как бы 2 стороны одный мо одной монеты, когда человек вроде бы не амбициозный, да, и за него там работать только на заводе, да, то есть, э, и не знаю там, образование не получать, предположим, да. А, но ты всё равно работаешь, предположим, да, но тут ты вот, не знаю. А с другой стороны есть люди, которые такие: "А как это я буду работать на заводе?" Да? То есть: "Нет, я не буду работать". Э, но и при этом, как говорится, жаловаться я буду, что я не работаю и что ничего, как говорится, моего уровня нету здесь, э. Вот, я не знаю, что хуже. <chuckles> Да.
Мгм. Мгм, мгм. Да вот вот. Да. О да! Да да да да да, я поняла про кого ты, я знаю такие примеры.
Пожалуйста.
Да, по типу ты говоришь, он вечно жалуется, или там она, да, вечно жалуется: "Ой, денег мало, а, работы нет! Ой, тут поработала, опять уволили!" Или там: <tsk> "Ой, да всё, я уже там не работаю, я уже туда не выхожу, вот денег мало". Ты начинаешь, ты думаешь так: ну, раз мне жалуются, значит, от меня ожидают какого-то, ну, хотя бы мало-мальского совета, да? Ну, и ты такой сидишь, кумекаешь и говоришь: "Мгм, ну смотри, моя там знакомая вот работает на заводе, э, ничё так зарабатывает, график стабильный, а главное- зарплата стабильная, и там за пере как эти работки, да, за выработку большую даже чуть-чуть премии выплачивают". Типа: "Вот я с слышала, им нужны люди, типа, хочешь- вот иди, ты же работу ищешь". Он такой: "М, не, ой, завод".
Мгм. Да. Мгм. Да-да-да. <chuckles> Ага. Можешь ли это, да, там? Мгм. Да. Мгм. Ой, что мне твой завод? Да, то есть что, у меня забот, что ли, нету? Вообще, за кого ты меня принимаешь? Да, то есть, э, я там не знаю Ну да.
Мгм. На завод я еще не ш Да-да-да, по типу- лохи должны на заводе работать, а не такие, как я, да. Я себе цену знаю, на завод-то я не пойду.
И всё. Мгм. Всё, и и точка. То есть ни туда, ни сюда, н ни себе, никому. Да, то есть. Мне кажется, вот опять же, я не имею ничего, да, никакой проблемы с людьми, которые, ну, получается, сами для ся выбрали такую жизнь, да, а. Но и при этом, мне кажется, люди всё равно двигаются, если им как бы вот жизнь заставит, люди будут двигаться. А проблема в том, что вот я как я заметил, где я щас живу, людям даются пособия по безработице. И им этого хватает. То есть вот они не работают, им хватает денег, как говорится, они висят, ну, сидят на шее у государства и у налогоплательщиков, и всё. И и им нормально. То есть, а зачем, вот моя жизнь такова.
Мгм. Мгм. Да, да. Так точно. Мгм, мгм. Да. Да.
А что поделать?
Ой, это вообще. Слушай, вот ты щас это, м
А что сказать? Мгм.
прям задел. Мы буквально сегодня вот там с подругой говорили о том, что, в общем, по-моему, полтора года назад или уже год назад, я не помню, а, она предложила сестре своего мужа, а, приехать из Украины, м, поработать в Канаде. По типу: "Мы жилье предоставим, а, приезжай, жить есть где, работу найдем". А она типа: "Ой, а язык? У меня нет языка". А те ей говорят: "Ну, слушай, это всё возможно, мы живем в хорошей русскоговорящей area Э, есть магазины русскоговорящие, для начала пойдешь поработаешь в такие магазины". Ну и плюс, плюс Канада выдавала подъемные 3 000 долларов. Вот.
Да. Мгм, да. Ага. Да-да-да. Мгм. Конечно. Ага. Круто! Мгм. <chuckles> Где такое вообще бывает? Мгм.
И, в общем, она приезжает, она посидела, по-моему, а, месяца 4-5.
Да-да-да.
И вот смотри: главный момент, почему она не пошла искать работу. Резюме были написаны, на права она не пошла, английский учить она не пошла, нашли ей какую-то работу ухаживать за бабушкой русскоговорящей. При том несложно ухаживать, а, кушать только ей готовить и приходить там на 4 часа. 4 часа в день, Господи, это же вообще ничего. Тоже ей было сла сложно, тяжко. И мы вот сегодня это обсуждали. Я говорю: "И как ты думаешь, почему это, говорю, так получилось?" Она всё-таки уехала, она вернулась назад. Я говорю: "Как ты думаешь, чего она вернулась?" Она говорит: "Ну, я не знаю, вот мы ей всё предлагали, и жилье есть, и то, и всё ей не то" Я говорю: "А знаешь, в чём проблема?" Она говорит: "В чём?" Я говорю: "Ваши подъемные очень большие, 3 000 долларов". Она посидела, покумекала и такая: "Хм, по моим меркам, это полгода можно не работать".
Ага. <chuckles> Ну. Ой, да, мгм. Мгм. Да. Мгм, мгм. Да-да-да. Слишком. Да-да-да. И н и не наработала. Мгм, как говорится.
Ну, на секундочку, да, кругом-бегом. Да, кругом-бегом в Украине это 500-600 долларов в месяц зарплата. Такая, да, средняя, но есть, конечно, и пониже. Типа она такая: "Ху, ничё се! 3 000 у меня, чё мне вообще идти париться, чё идти работать? Я ж приехала подработать, да, я ж приехала подзаработать, вот и подработала". Ну, как бы по сути и не работала, курила себе айкос, жила себе припеваючи, за жильё не платила, кушала, её кормили, вообще денежка собиралась. То есть не тратилась вот это вот 3000, чуть-чуть там у этой бабушки поработала. И что ты думаешь? Она уехала она уехала, потому что потому что Да!
Да, ага. Мгм. Да-да-да. И вот ты подработала <chuckles> и Ага. Мгм. <laughs> Да, з за то, что там полетела. Мгм, да. Вообще великолепно, слушай. <chuckles> Уехал. Я не удивляюсь, слушай. Таких людей тут много здесь, где я живу, и я вот просто недавно как бы я, а, учу щас, э, язык страны, в которой я живу. Я, м, относительно здесь недавно. Вот. И, получается, я был на этом, э Есть такие места, где, ам, ну, это просто кафе, в которых сидят люди, разговаривают, ну, как бы практикуют язык. Вот, а. И получается как? Человечек, он такой: "Да, я вот здесь уже почти всю свою жизнь сижу. Я как бы только на, н" Кстати, человек здесь живёт 9 лет. Он до сих пор только выучил уровень B1, и то еле-еле. А, получается, он еще не работает, но как бы там надо было пару месяцев, можно поработать или сколько-то, и потом вот ты можешь сидеть на пособии, получается, вот. И он всё это время сидит на пособии и говорит: "Мне нормально, я живу. Я, как говорится, не хочу работать. Работа- это от слова рабство, а, и тому подобное". <chuckles>
Мгм. На курсах? Или А, мгм, мгм, мгм. Ого! А! Ага. Да. Господи! Господи, ну какой ужас!
<chuckles> Э, ладно ладно, Бог там с работой, Господи, выучи ты уже, Господи, этот язык. <chuckles> Зачем мучить людей вокруг себя? Ей-Богу.
<chuckles> Это точно! И при том, что предоставляются же курсы для изучения языка, бе по-моему, бесплатно, если я не ошибаюсь.
Мгм. Абсолютно бесплатно бесплатно. Тебе платят, еще, как бы за тя всё платят, и тебе платят.
Ходи на эти курсы, повышай свой уровень. Ну ладно, там походи, ну там, допустим, на том В1, можно ж на нем посидеть тоже там какой-то период времени. Допустим, ты не с 1 раза всё схватил, ну, ты и опять идешь на этот курс.
Мгм. Абсолютно мог! Мгм. Да.
Ну, потом с
Если бы захотел, давно бы уже, как говорится, выучил, ей-Богу! За 9 лет, э, я я, ей-Богу, не знаю. Как говорится, с нуля что угодно можно выучить. Но это к чему я, да? Ты Мгм.
Вот, если бы захотел, вот это самое важное. Ужас! Мы в этом плане мы в этом плане с подругой сравнивали вот, э, Канаду и Америку. Америка не давала подъемные. А, Америка давала какие-то маленькие копейки, но эти копеек хватало только на еду действительно, даже на проживание не хватало. Поэтому все люди, кто ехал в Америку, они меня когда спрашивали, типа: "Ой, вот расскажи, на на на, как лучше ехать". Я всем всегда говорила: "Ехайте сюда тока с подушкой безопасности, только с деньгами". Без денег вы здесь, во-первых, никому не нужны, во-вторых, вам будет очень сложно.
Да. Мгм. Да-да-да. Как там, мгм. М, мгм. Понятно. Да. Есть такое.
В-третьих, желательно приезжайте к кому-то, кто вам может хотя бы на полгода предоставить жилье. Потому что тогда у вас будет возможность эти полгода не оплачивать жилье, искать работу, а, зарабатывать и брать уже какую-то первую машину. Но, опять же, машину легче взять кэшем. Соответственно, тебе нужен кэш. Ты можешь пойти и за наличку. Столько нюансов, но смотри, это та страна, которая такая: "Хочешь жить- умей вертеться". Ну.
Ага. Мгм, понятно. Ну? Мгм. Возмо Ой, короче, очень много таких моментов, да, то есть важных, мгм. Да, ну, в том-то и дело, то есть ты можешь чего-то добиться, да, то есть есть страны, которые вот, э вот, к примеру, в Америке тоже, кстати, есть социальные выплаты в какой-то степени, и многие тоже на них потом остаются.
Есть. Для определенных, да, меньшинств, есть.
Да, а, получается. Но всё равно, конечно, если сравнивать, там, конечно, всё равно система другая. Но смысл смысл в том, что если ты туда приходишь, да, если те тебе вот, э, как говорится, не выжить, да, э, просто на этих, э, пособиях, то ты начнёшь вертеться, ты и туда, и сюда, это, то. И ты добьешься чего-то, ты добьешься. То есть, эм, ты найдёшь себе хорошее место, да, то есть, может, в Штатах, потому что в Штатах выбирают, да, как говорится. Вот.
Мгм. Мгм. Пособиях, да. Да. Мгм. Да, может, штат поменяешь, да, работу поменяешь несколько раз.
И язык выучишь, как говорится, и и что угодно сделаешь. Просто, как говорится, начни, и как гово э, люди просто там поколениями, да, то есть делают так, живут.
Возможности подтянутся просто. Ну, это же про то, что под лежачий камень вода не течет, это действительно так и есть. А если этот камень шевелится, иногда хотя бы переворачивается с боку на бок, что-то делает, то вода его со всех сторон будет обтачивать. Ну и, так сказать, полу грубо говоря, этот камень будет опыт получать, да, фигуративно так назовем это, конечно.
Да, я считаю, что это это много. Мгм. Да. Абсолютно абсолютно. Мгм. Нет, согласен.
Ну, вот так же само и в жизни. Если ты чего-то хочешь, то, ну да, надо что-то делать. Хо слушай, достаточно того Ну ладно, я не могу сказать, что достаточно. Ну, хотя бы можно начать с того, чтобы говорить знакомым и друзьям о том, что ты что-то хочешь. Это уже, будем говорить очень модными словами, посыл во Вселенную. <chuckles> А это уже хоть что-то. <laughs> Лучше, чем вообще ничего. <chuckles>
Мгм. Да. Мгм. Манифестация. Да. Мгм. Хоть что-то. Просто многие даже, да, как говорится, с этого и начинают. То есть, э, если ты не веришь, то зачем вообще что-то делать, да, то есть если с головы ничего даже не начинается, о пустом говорить.
Да-да-да, в ты в голове должен хотя бы начать верить в это и желать этого, жаждать. Спасибо. Классную тему с тобой взяли. Да, спасибо. Пока пока.
Мгм. Абсолютно, ну, спасибо большое. До свидания.